بُص، هو أنا اللي أنا أقدر آخده يعني اللي أقدر أستفيد بيه في العيد في الإمارات إن أنا آخُد العيديّة، العيديّة دي بقى إيه، اكتشفت إن أنا كان بيتضحك عليّا سنين كتير، <chuckles> بالضبط، فاهمني؟ فلأ، أنا هآخُد العيديّة عشان أحس بالعيد و ونطلع بقى يعني إيه، يبقى معايا فلوس كده ونطلع بقى أصرف على نَفْسي بقى، أشهيص نَفْسي كده، أجيب اللي أنا عايزه بتاع، لكن طبعًا إحساس العيد بقى وال والدفء والأُلفة بتاعة العيد وال والانبساط بتاع العيد، طبعًا مش هيبقى هنا زي هناك طبعًا.
<chuckles> <chuckles> <laughs> آه. مش هتعرف تنقِله هناك. إمم.
آه، ممكن يكون عشان مش بلدي، يعني عارف لو ممكن الناس هناك الإماراتيين مع بعض ممكن يحسّوا ب ب بطعم العيد مع بعض، لكن هنا أنا عشان ويعني م آآ وافِد هناك فطبعًا مش بلدي، فممكن أكون باحس إن العيد ك كان مش مش هو العيد اللي أنا باحبّه أو ت بالضبط كده، آه، آه، آه.
إمم. عَزلك شوية، معزول شوية عنهم، فمش مه إمم، مش حدث اجتماعي زي ما أنت هنا وِسط أهلك وناسك يعني.
بالضبط، بالضبط.

بُصّ أنا كنت وأنا آآ، يعني لمّا حضرنا العيد كنت أنا تقريبًا في آآ، ف ف في سادسة ابتدائي أو أولى إعدادي يعني كنت لسه صغيّر يعني مش كبير، فالمهم ساعتها كنت كنّا بنلعب بالصواريخ بقى نجيب الصواريخ ونولّعها بالنار بقى وإيه، ونرميها وتعمل صوت ونهيّص بقى، <tsk> فالمهم آآ، ف كنت قاعد أنا وقرايبي بقى ولاد عمي وكده، ف ر رميت صاروخ بس هو كان صاروخ كبير يعني من الصوا يعني كنت دافع فيه أوي يعني، حرفيًا فلوس العيديّة راحت فيه <chuckles> بس ف آآ الصاروخ ده رميتُه يعني كان ج آآ، ضَرَب جامد أوي والمشكلة إن في ضيوف طالعين لنا على السلّم
إمم. إمم. إمم. إمم. <chuckles> أيوه. إمم.
وأنا رميتُه في السلّم، فالناس كُلّها مش واخدين بالها أصلًا، يعني هم طالعين مش واخدين بالهُم، فبعد ما ضَرَب الصاروخ واللي هي السِت بقى اللي هي طالعة قامت اتخضِّت ووقعت من السلّم وكان موقِف فكان موقِف بصراحة أنا عُمري ما انساه، حتى كُلّ ما تشوفني هي تقول لي: "أنت اللي وقّعتني من السلّم."
آه. ياه، ياه! طَب وأهلك اتصرّفوا إزاي في الموقِف اللي زي ده؟